يعني، في خلال سنة، لو حصل فيها حاجة ليّا إن أنا أروح أرجعها، وآخُد مكانها واحدة جديدة من غير ما ادفع فلوس.
ياه للدرجة دي!
أمال أيوه. أمال أنت مفكر إيه؟! آه بجد ده أنا ده الموضوع ده حصل معايا يعني.
يعني يعني بص ب بص بصراحة ده كلام بصراحة ده كلام أول مرة أسمعه.
لأ، باقول لك، ده الكلام ده حصل معايا عن تجربة يعني، كنت جايب قبل كده لنضتين led قريب أوي.يعني، أنا كده كده أصلًا بيتي كله led دلوقتي، بس كان في عندي آه، كله، ده أنا ده أنا قالب كله بقى لي حبة حلوين يعني. آآ، كنت كنت فكنت عايز بقى إيه فكنت جايب لمبتين 2 جداد كده مع بعض، ففي لمبة منهم قعدت يعني حوالي 3، 4 شهور كده واتحرقت.
إمم. أنت خلاص قلبت كله دلوقتي. آه.
مش عارف بقى، هل ده كان عيب صناعة والّا إيه. المهم، رُحت خدت ك خدت العلبة بتاعتها، ورُحت المنفذ بتاع اللُنض، اللي هو بيبيع اللُنض ديّة اللُنض مدعمة يعني. قلت له: "اللمبة ديّة ما كملتش 3 شهور واتحرقت"، ووريت له الفاتورة. خد مني اللمبة، واداني واحدة جديدة بالعلبة بتاعتها، زيرو. مش عايز أقول لك إن هي لمبة زيرو يعني، وما دفعتش جنيه.
ياه! آه. طب دي دي حاجة كويسة جدًا، يعني أنا بصراحة كنت واخد فكرة مختلفة خالص عن اللُمض دي، لكن تجربتك الشخصية بصراحة يعني غيّرت فكرتي خالص عن الموضوع ده. طيب
آه، وبعدين كمان في حاجة برضه عايز أقولها لك: هي في برضه لُنض أصلية، وفي لُنض مغشوشة. يعني لُنض ال L E D ال الled ديّة، ال الled ديّة، في منها لُنض آه بال ال ال اللي هي الحكومة عاملاها، اللي هي اللُنض الأصلية النضيفة، وفي شركات تانية آه، وفي شركات تانية تحت بير سلم بتقلد نفس الموضوع. دول دول بقى، لو أنت جِبت منهم اللمبة، ورُحت ترجعها لهم، مش هياخدوها مني، هيقول لك: "ما"
إمم، قُل لي. آه. ب إمم. دي بتبقى ممكن تبقى لمبة تنجستين أصلًا، وهم يعني عاملين إنها لمبة موفرة عادي؟
لأ لأ، بُص، هي led عادي، هي led، وشبه اللمبة المدعمة يعني، الاتنين ما تعرفش تفرقهم عن بعض، بس
آه. لسه كنت هاسألك: بتعرفهم إزاي بقى؟
آه، بس ال اللمبة الled بيبقى عليها علامة مائية كده من برّه الكرتونة بتاعتها، وبتحس كده إن علبتها أفخم شوية من ال من اللُنض الم المقلدة، وبتجيبها من من من من من أماكن منافذ رسمية يعني، أماكن مخصصة للحاجات دي. إنما اللُنض التانية ديّة ممكن ت ممكن مثلًا يعني تلاقيها في في محلات كده، أو أو مثلًا الناس قاعدين بيها في الشارع ببيعوها.
آه. آه. فهمتك. محلات تحت بير السلم. <chuckles>
آه آه، حقيقي. فأنا لأ، أنا باجيب من منفذ، آآ ممكن تكون على فكرة لمبة أغلى شوية من اللُنض الش من اللُنض اللي هي تحت بير السلم دي، بس لمبة بتعيش، وفي نفس الوقت لو حصل فيها حاجة بترجع بارجعها و وباخد بدالها.